Et du coup, dis-moi, heu, comment tu fais pour organiser ton temps, heu, pour mieux étudier?
Bah, ce que j'essaie de faire, moi, en règle générale, c'est d'avoir un emploi du temps, et de vraiment bien heu, séparer par matière. Et hem, toujours faire attention à bien respecter l'emploi du temps. Je sais pas si toi si tu tu fais ça aussi?
Mmh mh. OK. Ouais. Bah moi, c'est vrai que, bah, heu, je suis plus aux aux études mais heu, je faisais effectivement, en fait, je me dédiais un temps spéci spé spécifique, heu, après les les cours quoi pour, heu, pour travailler. Mais du coup, là, tu es encore en études?
Mmh. D'accord. Heu non, plus du tout! Mais, c'est vrai que je donne parfois des cours particuliers à des élèves au Ba <inhales> au Bac, au Brevet, tout ça. Donc heu Enfin, c'est un domaine dans lequel je suis encore un petit peu, ouais.
Mmh. Ah! Ah oui. Ouais, tu es encore baignée là-dedans! Mais du coup, heu, tu peux aussi, peut-être les aider du coup à mieux, heu, organiser <chuckles> leur temps, heu, des fois.
Mmh mh. Oui! Oui, c'est ça! Moi, ce que j'ai remarqué en général, déjà, c'est que c'est très important d'étudier plutôt en journée, et le matin, et vraiment pas le soir.
Ah, OK. Pourquoi, heu, du coup?
Bah, je trouve qu'on a beaucoup plus de mal à se concentrer le soir, avec tout ce qu'on a vécu Enfin, la fatigue et puis, heu, on est fatigué, quoi.
Ouais. Ouais! Le soir, heu, du coup, c'est plus heu plus fait pour décompresser. Après heu, j enfin, mmh, je crois que ça dépend, mais il y en a qui sont plus actifs, heu, en tout cas qui ont plus d'énergie pour travailler le soir. Mais moi, je suis d'accord avec toi, sur le fait que, le matin, heu, on a un peu plus d'énergie., <chuckles> mmh. Mais, personnellement, heu, bah aussi, heu, j'organise mon temps, pas pour forcément les études, mais heu, pour heu, travailler, heu, dans la journée. Hem, je sais pas ce que tu fais, toi, dans la vie, du coup, heu?
Mmh, c'est ça. <chuckles> Oui. Mmh mh. Bah, du coup, moi, je travaille dans le domaine, heu, de la technologie, et du coup, bah, f au final, ça revient un peu à la même chose. C'est important de bien organiser son travail et de pas, heu, le laisser s'accumuler, quoi.
D'accord. Ouais. Oui. Bah, c'est ça en fait. C'est même d'autant plus important parce qu'on a différentes tâches, heu, à effectuer, quoi. Donc heu, et puis, hem, à chaque, heu, minute compte. J'imagine, en tout cas, heu, tu es et du coup, heu, est-ce que tu utilises les, hem, mêmes enfin, est-ce que tu utilises des méthodes particulières, heu, pour organiser ton temps de travail?
Mmh mh. Ouais, c'est ça c'est ça. Bah, écoute, c'est vrai que pendant mes études, j'ai déjà utilisé la la méthode Pomodoro. Je sais pas si tu vois? Mais en gros, ça te dit que tu dois travailler pendant 20 minutes, donc 20 minutes de concentration, heu, vraiment extrême, puis 5 minutes de pause, et cetera.
Ouais. Mmh. Mmh mh. Ouais et du coup, heu enfin, tu utilises, heu, un timer ou heu, parce que je crois qu'il y a des vidéos YouTube où tu peux voir, heu, des gens qui travaillent en même temps que toi, heu
Oui. Mmh mh. C'est ça. Bah, c'est assez motivant, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, tu peux utiliser un timer ou une vidéo.
Oui. Bah, moi je enfin, je l'utilise pas régulièrement, mais ça m'est arrivé, heu, de, mmh, de le faire pendant que je travaillais. Heu, de de travailler en même temps qu'un que quelqu'un sur, heu, Twitch. <chuckles>
Ouais, ouais. C'est vrai que c'est, c'est très nouveau ça comme, heu, concept, mais au final, c'est motivant.
Oui. Bah, ouais, c'est c'est assez rigolo, finalement. Et puis, heu, bah, ça permet aussi, ben, de faire des pauses, heu, où tu parles avec d'autres personnes dans le chat. Donc heu, tu te sens un petit peu moins seule. Ouais, c'est ça, mais il y a aussi ouais.
C'est ça, tu te sens moins seule quoi. Mais du coup dans Ouais, pardon.
Je disais il y avait aussi des, des, mmh, des choses un petit peu plus ASMR, où tu vois, heu, des les gens travailler. Du coup, c'est un peu apaisant. <laughs> Voilà.
Ah oui. <chuckles> Ouais, c'est vraiment autre chose ça. Mais oui, c'est vrai que c'est ben, c'est plein de techniques en gros, heu, pour t'aider à mieux travailler, mieux étudier. C'est ça reste dans le même thème. Et toi, sinon tu as des méthodes pour rester motivée quand tu as vraiment trop de choses à faire quand tu as une to-do-list hyper longue?
C'est ça. Oui, bah, déjà, heu, le fait de faire une to-do-list, je pense que, heu, c'est bien parce que j'ai l'impression que c'est pas le cas de tout le monde et que du coup on peut vite se se perdre. Heu, moi, pour moi, c'est important, heu, d'avoir, heu, ma to-do parce que, heu, bah, là actuellement je suis jeune maman donc heu, ben, à côté du travail, heu, pour moi, je m'occupe de ma fille donc c'est un peu décousu, les journées. Alors, heu, en fait s heu, je travaille pas spécialement par, heu, session, heu, mais heu, en fait, je note, heu, les choses que j'ai à faire et je les fais, ben, quand j'ai le temps, donc voilà, c'est une organisation un peu particulière mais heu.
Ouais. Ouais. D'accord. C'est sûr, ouais. D'accord. Mmh mh. D'accord! Bah, tu dois tu dois avoir un emploi du temps bien rempli, du coup!
Oui, bah, oui, c'est en fait c'est 2 travails, heu, en 1, finalement <laughs> et heu, toi tu du coup, est-ce que tu as, mmh, une jou une routine bien particulière, heu, heure par heure ou comment tu fais au quotidien?
C'est ça, ouais. Bah, écoute, heu, avec le travail, on est un petit peu obligé d'avoir une routine, hein! C'est le travail qui dicte, heu, un peu ta journée donc heu, bah, je fais mes 8 heures par jour. Après, heu, pour, heu, la vie de tous les jours, pas vraiment, j'essaie de pas avoir d'emploi du temps trop précis pour, heu, f justement me laisser un peu de liberté parce qu'au travail, c'est déjà assez strict. Du coup, heu c'est ça, c'est ça, ouais! Après pour rester motivée au travail, hem, en général, heu, écoute l'argent, ça motive déjà pas mal! <chuckles>
Mouais. Ouais. Ouais. Oui pas être contrôlée par, heu, l'heure. <chuckles> Et du coup, heu, tu fais des to-do aussi ou comment tu t'organises, heu, toutes tes tâches, heu, tu utilises quel outil, heu
Voilà. Bah, nous en fait, bah, dans mon domaine, heu, on a un outil vraiment très précis pour s'org diviser les tâches, heu, distribuer les tâches, suivre l'avancement aussi, donc ça c'est vraiment hyper bien automatisé.
Mmh. Ouais. OK. C'est quelque chose que enfin non, j'imagine que c'est interne ou c'est quelque chose comme, heu, Asana, par exemple ou
Ouais ou comme Notion, enfin, il y a pl il y a tout plein d'outils qui font ça, mais du coup, c'est hyper, heu c'est important d'avoir, heu, vraiment, heu, un emploi du temps. Enfin, des tâches en tout cas très s
Ah oui. OK.
bien définies, heu, et on sait qui fait la tâche, quand, à quelle étape ça en est, donc ça aide à suivre le travail.
Oui. Mmh. C'est vrai que moi ça me donne envie d'être, heu, très très organisée, je vois plein de personnes qui sont, heu, ben expert notion, heu, qui ont des des templates à fond pour organiser et leur vie pro et leur vie perso et j'avoue que ça donne envie parce qu'en plus, heu, ils disent que du coup ça permet d'être plus productif. Mais heu, au bout d'un moment je pense que, du coup on est un petit peu trop soumis à l'organisation <chuckles> et on laisse moins de place à l'imprévu, je sais pas ce que tu en penses.
Oui. C'est vrai. C'est ça. C'est ça. Non, mais je pense que tu as raison, je pense que c'est c'est bien d'être organisé, mais il y a un moment où, enfin peut-être que tu peux en arriver à prendre plus de temps à organiser que vraiment faire des choses et là, je pense que <gasps> l'équilibre, il n'est pas enfin, ça manque d'équilibre quoi, je pense que c'est bien d'organiser et de laisser de la place un peu aux aux choses spontanées aussi.
Bah oui, c'est ça après, heu, c'est vrai que voilà dans le travail c'est un peu compliqué, hem, et du coup, heu, tu pour tes journées types tu fais toujours les mêmes tâches au même moment dans la journée ou ça peut varier, heu?
Mmh mh. Hem comment dire? Je dirais qu'en général, je dirais que je fais toujours les mêmes tâches à la même heure parce que tu sais quand on a des réunions en général, heu, on est obligé de les prévoir à une heure bien précise, hem, vu qu'on est plusieurs à y participer. Ensuite, au niveau des tâches, bah oui, en gros, je récupère une tâche, je mets à jour l'avancement, je termine, je récupère une autre tâche, je mets à jour l'avancement. Tu vois, donc ça reste assez, heu, assez mécanique quoi. Je sais pas si toi, c'est pareil aussi?
D'accord. Mmh. Ouais. D'accord. Oui. Bah moi j'avoue que j'étais un peu, heu, désorganisée, heu, dans <chuckles> dans mes précédents boulots, heu, où je pouvais en fait, heu, en fait faire comme j'avais envie, heu, enfin aussi selon les besoins évidemment, mais s'il y avait des tâches, heu, qui priorisaient, je les faisais mais après, heu, j'avoue que si j'avais quelque chose que j'avais pas trop envie de faire, j'avais tendance à peut-être la reculer et faire les choses qui m'intéressaient un peu plus. Donc heu, bon c'est un petit peu, heu, voilà on dit, heu, faut faire, heu, en priorité, heu, les tâches, heu, les micro tâches qu'on n'a pas envie de faire, heu. <laughs> Donc je pense, heu mais heu, je pense ça peut être intéressant, heu, que je reprenne, heu que je me remette à jour, heu, sur des cours un petit peu, heu, d'organisation du boulot, heu, pour voir comment optimiser aussi, heu, pour pas perdre de temps finalement, hein.
D'accord. Oui. Ouais, je comprends ouais, je comprends. C'est vrai c'est vrai. Mmh mh. Oui, c'est ça. En fait, c'est au final, c'est une question d'optimisation et de et de temps, quoi. Puisque parfois, heu, on remet une tâche à plus tard et, au final, ça nous fait perdre du temps. Si on l'avait fait, ça nous aurait pris 5 minutes, et puis après, là, il y a la charge mentale aussi. Enfin, le fait de savoir qu'on a pas encore fait quelque chose, bah, c'est épuisant. Je sais pas ce que tu en penses?
Mmh. Ouais, c'est ça. Mmh. Ah oui, complètement. Puis, heu, ça fait Enfin, moi, je suis un peu, heu, tendance à à être assez anxieuse et c'est vrai que, si je laisse, heu, quelque chose, heu, bah, traîner derrière moi, hem, bah, en fait, ça peut me suivre jusqu'à ce que je le fasse. Donc heu, donc finalement, c'est même pas, heu, une bonne idée. Et je sais même pas pourquoi je fais ça puisque, dans mon perso, heu, en fait, j'ai tendance à vouloir, heu, tout faire, heu, rapidement. <chuckles> Heu, bah, par exemple, ouais, tout ce qui est administratif. Mettons, heu, les impôts, tu vois? Heu, on a, je sais pas 2 mois pour faire sa déclaration de revenus. Ben, dès que j'ai le mail, j'ai envie de la faire pour, heu, pour laisser passer, heu, le truc, heu <chuckles>
D'accord. Mmh mh. D'accord, ouais. Mmh mh. Ouais, je te comprends. Ouais, ouais. Bah, au moins, tu sais que tu es capable de le faire et tu peux appliquer ça à à ta vie professionnelle et et puis, c'est tout, quoi.
Oui, bah, oui, c'est ça. Mais heu, on va dire que j'aurais plus tendance à procrastiner. Heu, <chuckles> et du coup, heu, toi, tu fais comment pour, heu, rester motivée, heu, bah, des fois quand tu as pas forcément envie, heu, de faire ces tâches-là? Heu, parce que j'imagine que tu as pas envie de faire toutes les tâches de ton travail?
Mouais. Oh, c'est pas grave. Bah, <blows air> ouais Forcément, ouais, forcément. Il y a il y a des moments comme ça, il y a des phases où on est un petit peu démotivé. Bah, je dirais que peut-être varier les tâches, en fait. Quand tu es démotivée, en général, c'est que tu as fait la même chose pendant trop longtemps. Et du coup, je me dis peut-être que le fait de changer, ou de changer de mode de travail, ou peut-être même d'environnement de travail. Par exemple, si tu as l'habitude de travailler au bureau, peut-être travailler à la bibliothèque ou travailler, hem, je sais pas quelque chose comme ça, je sais pas ce que tu en penses. Tu as tu as déjà testé ça?
Ouais. Mmh. Ouais. Mmh mh. Ouais de varier. Bah, après, heu, m moi de chez Enfin, en freelance, heu, oui, j'aurais pas de souci à le faire. Mais c'est vrai que ça peut être plus compliqué, heu, dans un CDI ou en bureau, je sais pas. Toi, tu es auto-entrepreneure ou non? OK, donc tu as quand même un peu de liberté, heu
C'est ça. Non, non, pas du tout, non, je suis salariée, heu Un petit peu, oui. Du télétravail, tout ça.
Ouais. Ah oui, bon, ça c'est, c'est bien. Et du coup, tu arrives à t'organiser, heu, pareil, heu, quand tu es au bureau et quand tu es à la maison? Ou tu as un peu plus de mal à t'y mettre quand tu es chez toi?
Bah, mmh, le fait d'aller au bureau, déjà, heu, vu que tu ajoutes le trajet, tu peux arriver un peu plus fatiguée. Alors que chez moi, je suis, ben, un peu plus fraîche quoi. Mmh, donc heu, je dirais que je travaille peut-être mieux de chez moi. Ça peut parfois surprendre, mais il y a moins de distraction parce qu'en fait, au bureau, tu sais, il y a les p les réunions, puis tu as les pauses clopes et puis t ce genre de choses.
Ouais. Moui. Ouais normal. Ah ouais. Mmh. Oui, il y a les smooth talk où les gens viennent te voir.
C'est ça, c'est ça. Du coup, heu, je dirais que je m'organise un peu mieux à la maison et je suis plus productive. Voilà. Je sais pas si toi aussi?
Ouais. Ah, bah, moi je comprends totalement, heu, perso je suis pro, heu, télétravail. Après, heu, ben, je pense qu'il y a une juste mesure mais heu, je suis d'accord avec toi sur le fait que d'avoir l'opportunité de d'être dans son environnement, bah, en fait c'est pas pour ça qu'on va moins bien travailler, au contraire et heu, et je trouve que, bah, ça peut être, heu, une liberté accordée. Mais du coup on a tendance à à se sentir plus en confiance et on a aussi plus envie de donner à l'entreprise, heu, comme ça quoi et heu, oui effectivement je trouve que, ben, mmh, aller au bureau ça veut pas forcément dire m travailler mieux et travailler plus parce que, ben, oui, on peut être, heu, sollicité, heu, régulièrement alors qu'on est plus au calme, heu, chez soi pour, heu, se focus sur les tâches, heu, qui ont besoin quoi. Mmh. Après ouais, et j'ai vu qu'ils voulaient, heu, bah, peut-être réduire le télétravail et cetera, heu, je sais pas si c'est quelque chose, heu, q qu'ils vont faire aussi dans ton entreprise.
Mmh mh, c'est ça. Oui. C'est sûr, ouais, c'est sûr. C'est ça. Ouais. Ouais, tu as tout à fait raison. Ouais, enfin, j'espère pas parce que franchement, je trouve qu'on est beaucoup plus concentré chez soi. Après, c'est vrai que c'est bien de se retrouver de temps en temps pour la cohésion, et cetera, mais de manière générale, on est plus productif, plus motivé, moins fatigué et moins sollicité, moins dérangé, en télétravail, donc je comprends pas trop ouais.
Mmh. Ouais. Bah, c'est ça. J'avais une, heu, j'avais une amie qui m'avait parlé du fait que, heu, ils allaient, heu, peut-être, donc réduire le télétravail parce qu'ils disaient qu'en fait, heu, avec les l'informationnel, en gros quand tu vois des collègues, heu, bah, au quotidien, heu, bah, par exemple à la pause café comme, heu, tu disais tout à l'heure. Bah heu, du coup ça permettait d'avoir des s des informations importantes, même, heu, dans l'informationnel en fait qui que tu aurais pas spécialement si tu étais chez toi quoi. Donc heu, c'est aussi vrai quoi mais c'est leur, hem leur, heu leur sujet pour, heu, <chuckles> enlever du télétravail donc heu,.
Mmh mh. Mmh mh. C'est vrai. C'est vrai ça. C'est ça. Après, je te mens pas que ça c'est c'est une vérité, mais mmh, c'est des choses qui peuvent, heu enfin je sais pas, on peut y avoir un équilibre quand même, peut-être quelques jours de télétravail et quelques jours au bureau pour, heu, en même temps favoriser la cohésion et en même temps laisser les gens se concentrer et puis bien travailler et puis, heu, être motivés depuis chez eux quoi, sans faire tout le trajet, les transports tout ça.
Mmh. C'est ça o Mais c'est ça. Puis pour moi, hem, personnellement, heu, je suis quelqu'un d'assez, heu, réservé, on va dire et heu, du coup, heu, bah, pour moi c'est hyper important de d'avoir des moments où je peux me «réfugier» entre guillemets chez moi et et et vraiment être concentrée et ne pas, heu, tout le temps sociabiliser, parce que ça me ça ça prend beaucoup d'énergie chez moi donc heu et j ouais? Tu ressens ça aussi ou tu es plutôt.
Mmh mh. Ouais, je comprends totalement ouais, c'est vrai. Bah, c'est c'est clair parce que le fait, heu, d'être en groupe, bah, c'est enfin ça demande de l'énergie quoi et parfois on a plus de batterie sociale et puis on a besoin de bah, d'être seul et puis de pas forcément avoir à discuter, heu, faire des «small talk», comme tu as dit donc heu
Mmh. Ouais. Bah, c'est ça parce qu'au final, heu, quand tu bosses, heu, tu as, heu, à la fois, heu, bah, la pression du travail, du rendu, des missions et en même temps, ben, heu, le fait de devoir, heu, être bien en société et cetera. Donc heu, c'est c'est beaucoup de pression quoi. <chuckles>
C'est ça. C'est sûr, et puis, heu, ça dure depuis les études et puis jusqu'au travail quoi. C'est quelque chose qui te poursuit un peu toute ta vie..
Mais heu ouais. Oui, bah, c'est ça après moi perso je trouve que les études, c'était assez différent du monde du travail, je sais pas, heu, ce que t tu en penses toi, heu, là-dessus?
D'accord. Bah, je dirais qu'il y a des choses qui se ressemblent et puis des différences, enfin, par exemple, heu, le fait de socialiser, enfin, c'ét c c c'ét c'était quand même important. Hem, le fait d'avoir, heu, un emploi du temps bien précis, moi, c'est quelque chose que je retrouve aussi pas mal donc heu, voilà, après, c'est vrai qu'il y a des différences, heu, enfin, c'est pas les mêmes enjeux donc heu
Mmh mh. Oui. Oui. Ouais. Mmh. Bah, c'est vrai qu'au niveau de l'organisation quand j'étais aux études, ben, je pouvais trouver ça plus simple dans le sens où c'était, heu, déjà fait, en fait, heu, j'avais juste à aller aux cours, heu, auxquels je devais assister quoi, et là, bah, c'est plutôt moi qui dois m'organiser et travailler, heu heu, de façon optimale et du coup, heu, c'est voilà ouais, c'est vrai que, peut-être que j'aurais besoin de quelque chose, heu, de plus cadré, mais bon, bah, après c'est ça être adulte aussi j'imagine. <laughs>
Ah oui, je vois. Mmh mh. C'est vrai. Tu es moins encadrée quoi. Ouais. Oui, c'est ça hein, je pense que, si on était très encadré, je pense qu'on serait pas content non plus, donc je pense qu'il faut juste, heu, trouver le juste milieu quoi.
Ouais. C'est ça. Après il faut peut-être f me faire plus confiance aussi, heu, <chuckles> sur, heu, ça, parce que je peux peut-être avoir, heu, un peu le syndrome de l'imposteur, donc heu <tsk>
C'est sûr. Bien sûr, ça nous arrive, heu, tous.
Ouais, bon, c'est rassurant alors. <laughs> Mmh.
Vraiment. Ouais. Bah, du coup voilà, moi j'en ai appris beaucoup sur, heu, ta façon de travailler et puis, heu, la manière, heu, dont tu dont tu restes motivée donc heu
Ouais. Bah, oui, c'était très intéressant, heu, comme échange et du coup ça m'a donné envie de d'en savoir un peu plus sur, heu, comment mieux, heu, performer, heu, <chuckles> dans mon organisation. Merci beaucoup.
Mmh mh. Mmh mh. Merci à toi.